لأ هو أنا في ناس بتيجي تقول لي، آآ يبقى باتفرّج على ده أو بتاع أو كده أو يتفتح الموضوع، وهو يقول لي: "إيه اللي هيحصل في الآخر؟" يعني هو اللي بيبقى عايز يتحرق له، ز ده أنا ممكن أ اللي هو أنا باستغرب السؤال في الأول باقول له: "إن أنت متأكد يعني إن أنت عايزني أجاوب" يقول لي: "آه، آه أنا م أصلًا مكسِّل أكمِّل المسلسل كلّه" أو بتاع وكده، "قل لي يا عم واخلَص" يعني آآ دي اللي أنا شُفتها كذا مَرّة.
آه. آه تحس تحس الناس مختلفة عن بعضيها، يعني في زيك كده أنت لأ م ممكن تقاطع الناس اللي بتحرق لك المسلسل، وفي ناس تانية لأ هي عايزة تروح لحد يحرق لها المسلسل ويقول لها إيه الأحداث اللي هتحصل، و وتبقى متطمّنة كده إيه اللي هيحصل أ وهي بتتفرّج، ما يبقاش عندها جانب اللي هو ال الإثارة في ال في ال في متابعة الأحداث.
إمم. إمم. أيوه، أيوه، ده حقيقي، فهي ن يعني أذواق في الآخر، بس أنا يعني قابلت ناس من دي كتير، وفعلًا يعني في واحد كنت أعرفه، عمره ما بيتفرّج على الأفلام كاملة، بيخش على قنوات اليوتيوب اللي بت بتشرح الفيلم كلّه في 5 دقايق، وهو بالنسبة له ده كده تمام، وحرَق لنفْسه فوق ال يعني كان كلّ ما يبقى زهقان يفتح القناة بتاعة اليوتيوب اللي بتحرَق الأفلام دي ويقعد يتفرّج على ملخّص الفيلم من أوله لآخره وخلْصِت على كده، في 3 دقا 3، 4 دقايق، أنا ما كنتش فاهم هو بيعمل كده إزاي <laughs>
جميل جدًا. أها. لأ، لا ده أكيد ما ل أيوه طبعًا، <laughs> يعني ما لهوش أي علاقة بالمتعة، طب فين متعة إنك تتفرّج على الأحداث؟
هو ب هو عايز ال س ال الPlot Twist فين، الموضوع في ج <laughs>
الخلاصة. <chuckles> ال العبرة في القصّة بقى، هو بي بياخد القصّة من الآخر.
اللي هو بجد بيفكّرني بيفكّرني بواحد مَرّة كان في نكتة كده بتتقال، مَرّة في ست كانت متجوّزة واحد وهو بي دايمًا بيحب يختصِر في الكلام، آآ فهو بتسأله على قصّة سيدنا يوسف فراح هو مش عايز يتكلّم كتير، راح قال لها وقع في البير ولقوه، يعني هو <laughs> بالضبط اللي أنا حاسس إن هو حكى القصّة كلّها في الكلمتين، أنا باحس اللي هو أنت بجد! <laughs> خلاص كده آه هو. <chuckles>
<laughs> امم. <laughs> من الآخر كده يعني. آه.
فيعني في ناس كده بصراحة.
ف ده ده حقيقي، يعني الأذواق مختلفة والطُرُق مختلفة، آآ ه أ في نقطة كده تحس دايمًا إن هي، آآ بتختلف من شخص لآخر، اللي هي نهاية الحلقة، تحس في حلقات كده مسلسل ييجي عند حدث أنت متتبعه طول الحلقة تشوف إيه اللي هيحصل، وييجي عند نهاية الحلقة يعلّقك، عند موقف معيّن، هي بصِّت لحاجة كده ووقفت مصدومة، يا ترى هي شافت إيه في الوقت دوّة! بتحس النهايات دي، بتبقى عامل مساعد إن هي تخلّي عندك شغف الحلقة الجاية هتنزل الساعة كام، وتيجي تتفرّج على الحلقة اللي بعديها وكده؟
إمم. آه. إمم. آه. مفهوم.